Sì guarda, poi ho i biglietti per entrare nell'aria, ehm, ora non mi ricordo come si chiama sta zona qua, ma è proprio sotto il palco. Ehm, quindi se ecco vedi se farò lo sforzo fisico di cui sopra e, mhmm, ehm, andrò prima e riuscirò ad entrare tra i primi, vorrei arrivare proprio a mettermi sotto il palco per stare proprio a un passo da lui.
Mh-mh. Ah wow. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ma devi mettercela tutta perché devi partire dal presupposto che non ti ricapita più, quindi qualunque sacrificio, qualunque cosa, varrà lo sforzo di farlo, ehm
Brava. Eh assolutame ma guarda abbiamo intenzione di partire proprio o il giorno prima o tipo, non lo so la mattina alle 5. Sì.
Eh, no se potete fare fatelo. Se potete fare fatelo tanto tutto sarà ripagato poi dalla bellezza di vederli lì praticamente a 2 passi, quindi...
Eh. Sì, probabilmente non mi sentirò più le gambe, non lo so, ma non non mi interessa. Eh, eh. Ma io ho visto certe certi live perché ho iniziato anche a vedere i live su YouTube, e, ehm, vedo che ogni tanto fa fa anche sta cosa quindi fa salire.
Magari poi ti prende e ti fa salire ti fa salire sul palco, che ne sai eh. Eh vedi. Eh, tu metti qualcosa di appariscente, non lo so, insomma. <chuckles>
<chuckles> Una fascia ti prego
Una parrucca verde, non so, fatti notare così ti prende sul palco.
Sì. Una scritta in fronte quindi mh-mh.
Assolutamente almeno, ehm, una ci prova dico.
Eh, studierò qualcosa. Ma ecco
Non penso che tornerà a breve ecco. Mh, mh-mh. Infatti. Sì.
No eh, poi chissà quando lo vedo quindi. Ma invece ecco come film che film ti piace così per
Allora film, se dobbiamo andare al cinema, ehm, deve essere un qualcosa di attivo, magari fantasy, ma non vado a vedere né film storici, né la classica commedia, uhm, no, me la posso vedere a casa ecco. Preferisco qualcosa che abbia un impatto bello sullo schermo; sì tu?
Mh. Mh-mh. Okay. Sì, sì, qualcosa di dive ma anch'io niente di docu ne nessun documentario, nessuna roba storica, qualcosa di divertente insomma che possa intrattenermi in qualche modo.
Sì. Ah. Mh. Okay, esatto, sì, sì, sì.
Quindi niente di troppo complicato assolutamente.
No, no. Allora in bocca al lupo per Gali, grazie per questa conversazione e
Grazie. Crepi il lupo. Grazie a te, è stato un piacere.
Anche per me ciao.
Alla prossima.